Mah sì, semplicemente anche quando mi sono dovuta trasferire da una casa all'altra c'era questo mio carissimo amico che, uhm cioè ho accettato <chuckles> di farmi aiutare a traslocare, perché è s è stato difficile anche per q cioè que quello, perché mi sembrava sempre di disturbare, di portare però, effettivamente, ehm, non essendo, mhmm, insomma, ehm, economicamente, ehm, a posto, ehm, avevo per forza bisogno di un amico, o di un'amica, per aiutarmi in questa cosa del trasloco, ehm, e quindi, cioè, si è offerto tutto il giorno di fare avanti e indietro, uhm, da una casa all'altra, appunto, per aiutarmi. Ehm, e poi mi ha aiutato anche qui a sistemare, mi ha aiutato a a uhm, a rinfrescare le pareti, a montare tutto insomma. Ehm, quindi, cioè, lì ero già arrivata a un punto in cui, ehm, non mi sentivo più in colpa a chiedere, però appunto, eh-eh, come ti dicevo, ehm, no non è facile non è stato facile per me. Ecc
Mh-mh. <chuckles> Certo. Mh-mh. Certo. Mh-mh. No, no, assolutamente. Se poi appunto arrivi da un tipo di mentalità in cui, ecco, chiedere è un po' sconveniente, nel senso che è v è difficile da fare, no, capisco appieno. Che poi tra l'altro
Sì, sembra sembra un po' un tabù. Cioè c'era quella cosa di di dare, dare, dare, anche troppo, però poi di non ricevere mai niente, ecco.
Lo era, sì, sì. Che poi tra l'altro è molto interessante questa cosa perché il trasferimento viene visto da molti come, ehm, solo un problema emotivo di cambiamento, ma in realtà c'è anche tutta una parte ehm, fisica, no, <chuckles> no no, immagino. Senti ma, hai mai notato la differenza di quando un sa un supporto ti viene dato da un amico piuttosto che da un partner, per esempio? Se è mai successo ti chiedo.
Molto impe molto impegnativa. Sì, sì, assolutamente.